Мгм. Ну, во-первых, он должен, даже если у меня всего там 2 половина, да будет посвящена мне любимой, но я вот утром ещё обязательно выделяю время- это, ну, не только в выходной,- а вообще, мне очень важно, вот этот утренний ритуал. Когда не на бегу, знаешь, там часто бывает, что на бегу в суматохе, а функционально, знаешь, закинуться там кофе и побежал, а, жить свою жизнь. Вот. А вот как раз, когда мне удаётся в тишине, не не спеша, да, вот эти там полчаса, 40 минут просто, да там, спокойно, а, позавтракать не спеша, там полистывая чё-то, какую-то книжечку почитывая. Ты знаешь, такое вообще для меня настройка просто идеальная, вообще, на день. Я очень хорошо себя чувствую, когда получается.
Мгм. Ну да. Мгм мгм. Мгм. Ну, класс. Мгм. Ну, а сколько занимает у тебя вот это вот, ты говоришь, э, полчаса, 40 минут- это чтобы вот ты там попила кофе, э, там позавтракала, и при этом и при этом ты говоришь, всё-таки успеваешь ещё даже вот книгу, да, там смотреть, читать.
Мгм. Да. Да. Ну, как бы фоном, да. У меня знаешь, как какая-то советская привычка. <chuckles> Нет, это не аудио, ну, у меня стоит там просто телефончик перед собой, я на телефоне читаю. Вот, и не, ну вот, да там, читаю себе спокойно. Новости, кстати, я с утра стараюсь, в новости не залезать, потому что это, ну, все равно такая дополнительная какая-то тре ну, тревожность, нагрузка. Да, там вот эти все новости, непонятно, чё там опять, чё-то где-то взорвалось, упало, да, чего ждать. Поэтому, чтобы поберечь нервную систему и всё-таки, э, н настроиться, да, там, на какой-то плюс-минус, э, ну, такой приятный день. Я стараюсь всё-таки туда не залезать. Вот, кстати, да, для меня идеальный выходной, наверное, это когда я отключаюсь от, вот, внешнего, да, какого-то мгм, от какого-то поля.
Мгм. А, это аудиокнига. А. Мгм. Мгм. Вш э Нагрузка. Мгм. Мгм мгм. Чего ждать в мире? <chuckles> Мгм. От новостей совсем. Мгм. Слушай, ну вот, а помимо, вот, знаешь, вот, э, утреннего спокойного завтрака, да, возможно, у тебя есть ещё какие-то свои ритуалы, либо, возможно, правила, да, вот тоже как, что с утра, а, для тебя важно?
Мгм.

Ну, ты знаешь, вот бег как-то вообще не моя тема. У меня, ну, я пробовал когда-то бегать, но что-то вот, мне кажется, бег, он либо заходит, либо не заходит, да, как, наверно, любые активности. Нет, вот бег- это как-то оказалась не моя история, а вот ходить- да, ходить на самом деле я очень люблю. Тут ты прям вот в точку попала. А, да, вот если мы, да, продолжаем говорить о том, как, м, о вариативности, да, там хорошего выходного. Если хорошая погода, и вообще есть какое-то настроение, или на знаешь, спонтанно, что вот там метнулись, да, то я очень люблю, конечно, гулять. А, но это, знаешь, такая скорее не спортивная вот прям, знаешь, ты ходишь там эти тысячи шагов, а для меня это про про, ну, это даже может быть не то, что там прям быстрая-быстрая. Хотя сама по себе я быстро хожу, это всё время мои там, а, дети и, э, очень друзья очень страдают, потому что со мной сложно гулять. Да, они я как бы, э, да, я куда-то вперед там всё время. Но я просто так хожу, они такие: "Ну подожди, ну мы же гуляем!" Да. Я говорю: "Ну я так гуляю." Вот, но я при этом успеваю вокруг замечать красивое, и очень мой любимый формат прогулок, который очень для меня ресурсный- это вот ходить и фотографировать какие-то красивости, м, да. Причем они очень могут быть разные.
Мгм. Ну да. <chuckles> Да. Мгм. Мгм, мгм. Просто быстрая ходьба? Мгм. То, что ты <chuckles> быстро летишь? Понятно. Мгм, торопишься жить. Мгм. О. Мгм. Это просто природу, либо вот какие-то архыт архитектуру?
Это разное, ты знаешь. Мне очень нравится находить, э, красоту, вот видеть ее, да, там, где, м, ну, там может быть другие увидят, не знаю, помойку. Ну, помойку, да. Да, то есть, понимаешь, вот чек идет, видит какую-то там кус кучу хлама у забора, а я иду и фоткаю, там такой красивый желтенький цветочек вырос вот на этой куче хлама. И это, прям, ну, для меня это, да, про красоту, про жизнь. Какие-то детали мне нравится замечать, э, там, например, ну, какие-то, знаешь, вообще, мне кажется иногда, что вот есть такой тип людей, к которым я принадлежу. Вот люди, которые ну, не все понимают, да, э, вот этот, как бы, м, эту историю про то, что ты ходишь и реально восторгаешься каким-то деталям, и ты их видишь и м, ну, во-п мгм.
М. В мелочах, да, как говорится. Мгм. Мгм. Ну класс. Мгм. Мгм. О да, не все это умеют. Конечно, согласна. А вот скажи, а меняются ли твои, э, вот такие вот прогулки, а, в зависимости от, э, сезона, либо погоды?
Мгм. Ну, конечно. Слушай, если там какая-то совсем немеречь на улице, туда как бы ход хотя ты знаешь, вот какой-то о, пасмурность на самом деле меня не пугает. То есть вот в пасмурную погоду- ну, я вообще из Петербурга,- поэтому как бы, можно вывести дево девушку из Петербурга, да, но невозможно вывезти Петербург из девушки. Э, вот, я очень пасмурную э, долго и, наверно, мне трудно, но вот ее потому что всё-таки серо, много-много серого.
Мгм. М. А дождь? <chuckles> Это да. А если на улице дождь?